Heu, là, heu, en fait c'est pour ça que j'ai beaucoup de culpabilité et cetera. Là, je suis plus ouais à 5, je sui je suis passé de 5, ah ouais, 2 ou à 1 ou 2, quoi. Donc heu, voilà quoi, il y a vraiment une chan un changement drastique, quoi.
D'accord, oui, oui. D'accord, d'accord. Ah, heu, ce que tu ressens, c'est tout à fait normal que tu réagisses, heu heu, comme ça, heu, dans cette situation, en effet. Hem, tu tu t'es, heu, tu es arrêté pour une raison enfin tu as ralenti, pour être plus clair, parce que «arrêter» c'est pas le terme, tu as ralenti pour une heu, pour un un une-raison particulière? Il y avait pas de blessures ni rien du tout? C'était simplement un emploi du temps et une fatigue, heu, plus importante?